Heeh?
Laki kayaknya tuh di bawa rileks aja gitu loh, kayaknya ya aku gak tau gitu. Kal ko kayaknya kebanyakan nih jadi kayak ngomongin-ngomongin tapi kalau laki-laki sama laki-laki jarang, kayak gitu.
Ah, oke. Heeh. Oke. Kalau kalau aku melihat sih Kak, ya, kalau dari dari segi, eee, gender sendiri kalau kita bahas masalah riset itu, aku nggak nggak begitu menemukan ada perbedaan sih Kak, antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, namun lebih ke lebih ke personality mereka gitu nih Kak. Jadi, eee, terlepas iya, terlepas dari hubungan pertemanan, percintaan, keluarga gitu ya, Kak, ya. Jadi, eee, itu nggak ngaruh nih cewek gimana bagaimana perempuan itu bereaksi ataupun laki-laki bereaksi, tapi lebih bagaimana, eee, lingkungan mempengaruhi mereka gitu dan bawaan dari personality-nya mereka, kepribadiannya mereka, gitu.
Heeh. Mhm. Oh. Oh. Hmm, jadi gimana c contohnya? Iya? Iya? Oh, ini menarik sekali nih Mbak, menarik sekali. Karena
Heeh?
Be mata kita udah agak beda ya gitu, kek kek pakai kacamata kacamata udah beda beda merek begitu kan. Ya, terus gimana tuh ceritanya kalau pengalaman Mbaknya, sendiri dibilang katanya, "Oh, sama aja." Apa misalkan gitu dari dari ke pengalamannya Mbak, nih? Karena dibilang sama ya, karena kan beda dengan aku heeh, gimana tuh contohnya? Mhm.
Ah, betul betul. Iya, betul betul banget, cepat banget. Heeh. Eee, aku tuh oke iya, bener bener, heeh, kalau aku sih ngalaminnya gini. Jadi, eee, aku kalau beran aku kan punya 2 adik nih, jadi 2 adikku ini dia 1 cewek, 1 cowok nih. Nah, kalau kita kalau kita berantem itu kadang ada beberapa waktu justru, eee, yang cewek tuh lebih ngotot daripada yang cowok, tapi di beberapa kesempatan ada juga yang cowoknya nih yang ngotot daripada cewek. Jadi, memang tergantung konteks pertengkaran aku dan adik-adikku saat itu. Jadi, makanya aku kayak, eee, berasumsi, "Oh, kayaknya memang nggak ada beda, memang tergantung situasinya aja" kayak gitu sih Kak, jadi aku ngalaminnya gitu nih.
Mhm? Iya. Iya? Oh. Oh oke, ko kalau gitu aku agak sedikit berbeda mungkin kan, karena walaupun aku ada adik perempuan laki juga aku ada eh, adik laki sama perempuan gitu ya. Kalau yang perempuan kan dibawa aku langsung, cuma dia bedanya cuma 5 tahun waktu masih kecil-kecil nih ya, 5 tahun.
Mhm. Oh, kalau Kakak, gimana nih? Heeh, heeh? Heeh, boleh boleh. Oke. Oh, jarak umur gitu ya? Heeh heeh heeh. Oh, bener sih.
Iya, kayaknya itu juga berperan juga mungkin ya, eee, terus yang yang yang tengah itu kayaknya kal e ibu aku sem Ajakin berantem kayak gitu ya. Nah, sedangkan misalkan sama adek aku, dia bedanya yang yang tengah-tengah itu sama adek aku yang kecil bedanya 3 1/2 tahun, sementara sama aku itu 8 1/2 tahun yang kecil, jadi terlalu jauh. Jadi, kita tuh sebenernya nggak main bareng lah karena aku udah masa-masa remaja, adekku kan masih kecil, yang kecil sekali ya. Nah, itu yang tengah-tengah ya Kak, aku ribut ke bawah jug
Heeh heeh heeh, oke oke. Oke. Oh, baik-baik. Heeh, heeh. Heeh heeh.

Oh, baik baik baik. Jadi, memang, eee, ya ya ya, oke.
Yang mana aku merasa agak beda dengan perempuan tuh kadang-kadang suka ada rasa mungkin, kecemburuan atau entah apa jadi kayak lebih banyak kayak ngomongin gitu loh, lah ya laki-laki ada juga ngomong ini ini, tapi kayak lebih rileks gitu loh, bawaan kayak lebih mereka bisa, saling terima gitu loh, ya ada batasan tentunya, ya.
Mmm. <laughs> Oh, oke. Heeh. Oh, lebih collected ya, jadi lebih tenang gitu, ya, bahasanya, ya?
Mhm, jadi kalau misalkan perteman ini soal bukan yang main gondok-gondokan, ya, jadi kalau misalkan, si ini gimana sih kayak, masalahnya itu seperti misalkan, eee, pembahasan, eee, temanya aja masalah peri tapi, yang kita cek-cok itu, lebih ringan dibandingin misalkan yang perempuan, yang perempuan tuh jadi kayak bisa, "Kok, dia ngatain aku ini, sih! Kok, dia ini, sih!" Jadi, kayak dibawa, ke dalam gitu loh. Kalau laki-laki enggak. Udah gitu, udah, kelar kela
Heeh, oke, mhm. Heeh. Iya. Oh. Oke oke, heeh heeh heeh.